هتتفرج في صمت اللي هو تمام، أنا آمم، مش هاصحح الخطأ طالما هُم آآ، مثلًا الأشخاص دي خدت عني فكرة سيئة أو مغلوطة آآ، واتكلموا، فأنا خلاص كمّلوا آآ، أنت تقصد تقول كده مثلًا يعني، هتترفع عن الرد، امم.
إمم آه، إمم. إمم، إمم. إمم، إمم. إمم. ب بالضبط آه. لا، بصراحة آه.
إمم، آمم، حلو ماشي، يعني طَب قُل لي بقى هنا أنت إزاي برضو بتوازن بين الاستماع والتعبير؟ يعني أنت قُلت لي في البداية كده إن هو مش سقوط كامل ولا إنك بتتكلم كتير، هي فكرة برضو مواقف و و و واتزان كده، طَب أنت بتوازن بقى إزاي بين الاستماع والتعبير عن رأيك؟
إمم. إمم. امم. امم. والله حلو السؤال ده، هو الأول اللي هو بصراحة هو و التعبير بيكون أقل بصراحة، يعني هو أنا باستمع أكتر ما باعبّر زي ما قُلت في الأول، بس لمّا باجي أعبّر بيكون التعبير من كتر الاستماع بيكون التعبير كويس أظن كده، آآ، بس بس عايز عايز أفتكر موقف أو حاجة عبّرت عن رأيي آآ، مثلًا لو أنا ف ع ع يعني هادِّي مثل مثلًا، اللي هو مثلًا أنت بتذاكر كتير في لمّا مثلًا تبقى في الكلية وهتتسأل شفوي مثلًا، مش أنت بتحضّر للموضوع ده كتير؟ بتح يعني اللي هو ب اللي هو بفكرة إن أنت ب بتشوف بتحضّر للموضوع ده كتير وبعد كده لمّا تييجي تتسأل في الشفوي فهتعبّر بقى كويس في الحتة دي، اللي هو هتعرف تجاوب مش عارف إيه، فأنا باشوفها كده مثلًا. بس أنا بصراحة ما كنتش باذاكر خليني بيني وبينك أنا ما كنت باروح أقول أي هري في الشفوي، آه لا، لا يعني لا باذاكر ولا باحضّر.
آه امم. إمم. امم، أ قُل لي. آه. صح. مضبوط. إمم. إمم. <laughs> لا باذاكر ولا باحضّر، <laughs> وعامل بقى فيها مستمع واستماع ومش عارف إيه، ومتقمص وا <laughs>
آه. وعامل لك فيها مصطفى محمود، وآه.
طيب آمم، أنت بقى لمّا تييجي مثلًا تنصح مثلًا أولادك أو حد يعني أنت بت بتعلِّم أولادك مثلًا في العادات الكبيرة، هتعلّمه إمتى يت يعني تقول له مثلًا إمتى يتكلم وإمتى يستمع أكتر أو يُفضَّل الاستماع أكتر، هتقول له إيه؟
إمم. إمم. آه.

ما هي السنين آمم، يعني السنين ديّة ما بتمرش كده في الفاضي، أكيد ال السنين أو الناس الكبيرة ديّة مرّت بسنين ومرّت بمواقِف كتيرة ف آه.
إمم. إمم، آه. اصا دول بقي يتكلموا دول دول ل ليهم الحق اللي يتكلم، لإنه فعلًا عاش كتير وعنده خبرة أكتر منك، ففعلًا، حتّة اللي يتكلم لازم يكون عنده خبرة برضه، مش أي حد يتكلم. آه، حلوة النقطة دي، آه.
إمم. إمم. طيب، يعني أنا هادّي لك سيناريو كده مثلًا، لأن في موقِف أحيانًا بتحصل برضه آآ، وقُل لي مثلًا هتتصرف إزاي فيه، يعني مثلًا خلينا نقول أنت في قعدة، آمم، وفي مثلًا اتهام أو شيء من ال أو فكرة اتقالت غلط عنك مثلًا أو إنه هي مش حاجة كبيرة ولكن فكرة مت متاخده عنك غلط، هنا أنت هترد وتصحح الغلط والّا هتفضّل السكوت، يعني برضه في قعدة كبيرة وناس وتجمّع وكده، هتفضّل إنك ترد وتصحح؟
إمم. إمم. إمم. تمام. آه. آه. و آه. آه، يعني هو ده ده شكله ال اللي هو ال الافتراضية بتاعتك دي هو شكله موقِف مهم، هو عادةً هو عادةً أنا ما كنتش هارد، بس هو شكله من ال من السيناريو إن هو شكله م موقِف كبير أو حاجة لأ، في مواقِف معيّنة لأ لازم أرد في حاجة زي كده، اللي هو أصل ت آه.
إمم. آه. لأ بُص، أنا أنا أنا فاهم قصدك بس أنا هو م أنا م مش قصدي اللي هو مو مثلًا موقِف كبير أو لإن لو موقِف كبير ده طبيعي إنك هترد، لأ طبعًا، <laughs> سكوت إيه بقى هتتكلم وأنت في السجن طيب والّا <laughs>
إمم. اهم، اللي هو هيتقبض عليّا مثلًا وهاتسجن، لو لو ما اتكلمتش <chuckles> لأ هاتكلم، هاتكلم على طول، هاعترف بكل حاجة، إمم.
هو أنا هأقُول كل حاجة يا سيادة القاضي، لأ، أنا لأ، فكرة اللي هو بس فكرة يعني وجهة نظر آه.
آه. لو موقِف تافه والله ما هاتكلم، يعني لو هو حاجة تافهة، اتنين صحاب بيهزروا مثلًا ب آه، آه، لأ، لأ، مش مش هارد مه مش هابذل مجهود فاضي يعني، هاحس إن أنا هابذل مجهود على الفاضي لو هي حاجة تافهة يعني.
هتترفّع يعني. إمم.